N ja, ja. Also, das wa das ist ja auch so 'n Ding, was mich immer sehr beschäftigt, wenn die Leute sagen: „Es gibt heutzutage überhaupt keine gute Musik mehr.“ Das ist absolut falsch. Die gute Musik
Das ist absolut falsch. Die gute Musik, die wird nicht
wird gemacht, aber die muss man suchen.
Die muss man suchen und, äh, die ist nicht bei den großen Plattenfirmen. Die großen Plattenfirmen, die bringen nur Müll raus und eigentlich können die ihren Laden dicht machen, weil das, was die produzieren, keine Musik mehr ist und die Leute, die diese Musik machen, diese Plastikpuppen, sind in meinen Augen auch keine Musiker. Ja, es sind nur Hampelmänner.
Genau. Genau. Tja. Ja, sind ja nur Hampelmänner. Die sind nur Hampelmänner. Ähm, weißt du, was ich zurzeit was mir so auf 'n Geist geht? Ich habe früher beim Autofahren immer gerne Radio angemacht, dass ich, also, doch immer weiß: „Was ist aktuell.“
Ich auch. Mhm.
Aber in letzter Zeit ist dieser dieser ah, ja, so diese diese weinerlichen Stimmen so in Mode, in den
Ja, diese weinerlichen Frauenstimmen. Zum Beispiel, äh ja.
Und auch Männer die Männer doch ganz genauso. Ah, ne, also
Ja, dieses, äh, R'n'B und dann so 'n Geleier.
Alles nur so in so auf Kopfstimme, aber furchtbar so. Äh, und dann
Ja, auch in Deutschland hat man da so ganz, äh, viele. Da ist so eine Sarah Connor, die finde ich furchtbar, wie die so singt. Mit der kann ich gar nichts anfangen und die macht mich aggressiv, wenn ich die nur höre. <snorts>
Ja. Ja, ne? Genau, die bewirkt bei mir genau das Gegenteil, weil das eben auch nur so 'ne formuläische, äh, Brühe ist, die da rüberkommt und auch, äh, wenn man sich die Videos oder Texte anguckt.
Ja, ja, genau. Schlechte Texte und wie die sich präsentiert, der Style dazu, diese schrecklichen Klamotten, die sie dann noch trägt. Also, äh, das Gesamtpaket ist einfach nur negativ.
Oh ja, ne. <giggles> Ja, das Gesamtpaket gleicht einem Abführmittel. <laughs>
<giggles> Ja, das hast du gut ausgedrückt. <laughs> Ja, ich war s tatsächlich schon mal Musikkritikerin bei 'nem Online-Magazin. Das habe ich so hobbymäßig gemacht und auch sehr ernsthaft, weil, äh, ich kann mich sehr gut in Musik reinfühlen, äh, weil ich ja selber auch Musiker bin und, äh, da habe ich natürlich auch immer so 'n bisschen, äh, mit reingebracht, äh, was, äh, die Musik, äh, stimmungsmäßig in mir auslöst.
Genau, oh lass mich nicht Musikkritiker werden, du. Ich sage dir. Aha. Ja.